Alors moi, je suis pas quelqu'un de, comment dire? Heu, paranoïaque et je fais confiance aux gens. Mais par contre, il y a quelque chose qui même dans les de heu dans les hôtels, dans les je fermais rarement a a avec des cadenas, heu, qu quand, heu, j'allais dans des dortoirs ou je fermais très rarement.
D'accord. Super. Mmh mh. OK. Et ça t'est jamais arrivé, tu n'as pas eu de vol ou quoi que ce soit?
Mais par contre Non, jamais, jamais, jamais. Les les seules choses, heu, que j'ai perdues, c'est moi-même qui les ai oubliées, heu, m mais c'est tout, <chuckles> heu, rien d'autre.
Et oui, mais c'est super, hein, comme quoi. <chuckles> D'accord, et tu as eu une situation comme ça, un peu, heu, embêtante où tu as changé de pays ou de lieu et tu tu cherches quelque chose et tu te dis: «Mince, je l'ai oublié sur la table de quel de tel endroit et je ne peux pas y retourner?».
Tout le temps, <chuckles> heu, tout le temps donc j'ai j'ai j'ai fini par, heu, bah, par, hem, par prendre l'habitude d'acheter des choses pas très chères parce que je sais qu'il y a des bonnes chances que que je les perde.
<inhales> Mince, comme quoi par exemple? Oui. Que tu le perdes. <chuckles> Mais c'est peut-être justement parce que tu te sens tellement en confiance, et ce qui va t'amener de dans êtes des situations hyper agréables aussi hein, parce que faire confiance aux autres, c'est quand même aussi, heu, créer des opportunités de rencontres, heu, faire confiance un petit peu au destin, tout ça. Mais c'est peut-être ça aussi qui fait que tu te sens tellement à l'aise, que tu es pas sur tes gardes à vérifier constamment, heu, qu'est-ce que j'ai mis où? Heu. <chuckles>
Oui. Ouais. Ap Oui. Après, il y a quand même, heu, il y a quand même quelques petits réflexes à avoir en permanence, heu, qui sont qui sont quand même importants. Lorsque lorsque je prends un bus, hem, je mets dans la soute mon mon sac avec, heu, la plupart de mes affaires, mais je garde quand même avec moi mon passeport, hem, mon portefeuille, mes papiers c'est ça, c'est ça, ou je je garde avec moi. J'ai aussi, hem
D'accord. OK, tu as toujours un petit sac avec toi quand même? Ouais, ouais. OK. Tu as vraiment l'essentiel quand même si tu dois voyager, si tu dois rentrer et cetera et le sac, ça va être pour les habits finalement, heu, pour les choses comme
Oui. Oui. Voilà, pour les habits, heu, il y a peut-être quelques quelques petits objets de valeur, mais qui qui me sont pas essentiels en fait à ma survie ou à mon ou à ou à ma vie quoi.
Oui. Ah ouais, ça c'est un bon point. D'accord, et puis tu te rappelles vraiment d'un souvenir peut-être où, bon, ça a peut-être un peu mal tourné, où tu as évité peut-être un problème et comment tu as géré d'ailleurs cet imprévu-là?
Tu es d Il y en a eu il y en a eu. Hem, ce dont je te parlais sur le sur il y a quand même quelques quelques petits principes et quelques précautions. Il y en a une qu'il faut avoir dans tous les cas et je pense qu'il il faut s'y fier en permanence, c'est écouter son intuition.
Mmh mh.

Ah! C'est super, hein.
Même à ce moment-là, que c'est il y a 3 ans, on sortait juste du Covid, et il y avait des pays encore où c'était pas possible d'aller hem, il y avait tous les cas de figures, en fait. Heu, tu ou c cert et oui.
Et oui! Ouais, ouais, c'est vrai que c'était encore plus complexe avec ce qui venait de se passer, qui était relativement nouveau quand même, une pandémie tout ça, donc c'est hyper dur de d'envisager tout ça. Mais d'ailleurs, c'est un petit peu ça, c'est le fait que c'est ça été, hem, la pandémie tout ça qui t'a fait réfléchir à tout ça? À l'envie de voyager?
Ouais. Heu, <scoffs> franchement, heu, pas tellement, non. Pas, heu, c'est
Mmh, d'accord. Parce que c'est une période vraiment particulière, donc, c'est vrai que, ça invitait un petit peu, hein, à retourner vers la nature, quelque part. Et, donc, tu as commencé à travailler un petit peu sur tous les papiers dont tu aurais besoin d'ailleurs, c'était compliqué ou pas à préparer?
Ouais. <chuckles> C'est sûr! Voilà. Non, moi après, moi, je travaillais dans l'administratif, dans l'éducation nationale, donc tout ce qui est papier, j'ai enfin, c'était mon travail. Donc, c'est pas quelque chose qui qui me qui m'est qui est qui est une tâche vraiment, heu, trop harassante pour moi.
D'accord. Ah, bah oui! D'accord. Et tu avais une check-list? Tu, heu tu t'étais fixé un petit peu des choses à faire?
Hem, ouais, j Heu, alors, heu, j'avais pris des assurances. Donc, heu, assurances, heu, qui m qui d'ailleurs ne m'ont jamais servies. Mais, j'ai payé, voilà, je bon. C'est les assurances, hein, c'est les assurances.
OK. Ah! Mince. Mais bon, on sait jamais. <laughs> Bien sûr, c'est toujours comme ça! <laughs>
A avoir toujours, heu, une copie aussi de mmh une copie de passeport, une copie de je m'étais gardé aussi, heu, une copie de de tous mes mots de passe, hem, internet.